Na média ali o poder de compra é é um pouco é um pouco até maior, né, do se se comparado ao Brasil, né. Então, acaba se acostumando, né, com esse padrão de vida, né.
Pode falar. É. É, a libra é. Uhum. Sim, muito. E aí ela pegou e e sentiu isso voltando pro Brasil, sentiu muito. E eu não, não voltei pro Brasil, eu só mudei de país, vim aqui pra Espanha, porque eu sabia que uma vez que eu experimentei a vida da Europa, pra nossa realidade lá no Brasil, pra mim não compensava, sabe. Pra mim não compensava, e aí ela pegou e e bom, e aí lembra que eu te falei que f foi recentemente essa uma essa situação de do sentir pressão familiar? Eh, em novembro desde do início de novembro, eu tô sentindo que a minha mãe tem me ligado mais com frequência pedindo, perguntando, né, porque a m a empresa que eu presto serviço é CLT do Brasil, então eu tenho ticket, tenho algumas coisas assim, e a minha mãe sabe. Aí ela jogou assim, soltou numa conversa: "Ah, você vai usar seu ticket esse mês? Tava querendo comprar umas coisas pra sua irmã". Falei: "Ué, como assim?", porque esse meu meu cunhado, que era jardineiro em Londres, no Brasil, ele é formado em Educação Física, então, ele é personal, sabe. A minha irmã tem, tem, tem, tem sim, tanto é que um dos motivos deles ter voltado pro Brasil é que ele queria voltar pra profissão dele também, sabe. Enfim, ela não tinha é, ela ia voltar pra estudar, pra se encontrar, pra trabalhar também no que que desse, de recepcionista também. E aí, eles já ambos já tinham outros filhos de outros casamentos, então, ele já tinha outra filha mais velha e minha irmã também. Então, assim, quando a minha mãe falou isso, eu falei: "Como ass" é, são 3, mas só que os 2 mais velhos vivem com os outros pais, só 1 neném, que é mais novinha em comum, que vive com a minha irmã e com meu cunhado agora, sabe. Então, assim, maior, maior é, maior, maior peso e responsabilidade só tem de 1, que é a minha sobrinha recente, a que nasceu em Londres. E aí ela quando minha mãe falou isso, eu já estranhei, eu falei assim: "Como assim, mãe? Você tá passando algum aperto? Pelo amor de Deus, n me fala, você não precisa disso", que aí ela: "Não, não era pra mim, não era pra mim, era pra sua irmã, porque ela usou o meu cartão esse mês e não conseguiu pagar e eles tão apertado", eu falei: "Que cartão, mãe?". Ela: "Ela usou R$900 do meu cartão de crédito pra fazer compra".
Aham. Aham, entendi. Entendi. Sim, você falou que em novembro aconteceu, né? Aham. Certo. Aham. Então, ele tem profissão, né, no Brasil e tudo mais, né. Uhum. Ah, perfeito, entendi. Aham. Ah, então, são são 3 ali, né? Uhum. Ah, entendi. Tá, entendi, entendi. Aham. Certo. Hum. Aham.
Você vê que o negócio tá muito apertado quando a gente começa a usar no Brasil o cartão de crédito pra fazer compra de mercado. Aí é a realidade de maioria dos brasileiros, a gente sabe que é quando aperta muito, sabe, e aí eu falei: "Não, não acredito".
É. É verdade. É verdade. E assim

Aham, certo.
Então é assim, ambos estava na mesma f página, a mesma oportunidade, estávamos vivendo na Europa e tudo. Só que a escolha que eu fiz para as minha para minha vida é diferente da escolha que ela fez. Eu escolhi primeiro me formar, eu sou casada também, mas escolhi me formar, não eu escolhi não ter filhos, vim para Europa, né, eu escolhi outra coisa. Ela não, ela ela não se formou, teve 2 filhos intencionalmente. Eh, escolheu voltar para o Brasil, então são várias variantes, sabe.
Sim, claro. Aham, aham. Entendi. E assim, deixa eu perguntar, no no caso dela, eh, ela estava trabalhando normal em Londres, e aí, quando chegou no Brasil, está sem trabalhar, como é que é essa situação financeira dela agora, por exemplo?
E aí Uhum. Uhum. Aham, então, pelo fato dela já ter experimentado essa realidade em Londres, né, eh, acaba que agora ela estando no Brasil, ela está sentindo o baque, mas, assim, muito forte agora, principalmente com as coisas da neném. A neném a neném nasceu em Londres, né, então, tudo é diferente. Eu lembro que quando ela nasceu a gente estava lá, e a médica até falou: "Olha, é porque o sangue dos pais delas é do pai dos pais dela é latino, vocês vêm de um clima tropical, ela não, então é muito provável que ela vai ter uma alguma deficiência de vitamina D, por conta da genética, mas ela nasceu aqui, né, que não tem quase sol". E aí, quando chegou no Brasil, a neném passou muito mal. Eu acho que, assim, os 3 primeiros meses da neném foram foram muito pesados para a nossa família, porque ela passava muito no hospital. Ela ficava com bronquite, ela tinha asma, sinusite, muito ligada à respiração e ambiente, sabe. Então, e e quando como ela chegou assim sem trabalho ela trabalhava em Londres, meu meu cunhado também, ele era jardineiro, né, ele tinha uma microempresa de jardinagem. Ela trabalhava num como recepcionista lá da cafeteria na rua da nossa casa, <clears throat> e acabava assim
Hum, entendi. Entendi, entendi. Aham. Aham. Ah. Caramba. Aham, entendi. Aham.
ficando, eh, estável, né, num num numa vida média, mas muito boa, estável, com poder de compra em mãos. Então, voltar para o Brasil
Sim. É, é que eu